طيب، هي دي م تجربة من التجارب لازم تاخدي بالِك منها برضه، هي حتّة إن أنتِ لو تعامَلتِ مع بلد برّه حدود البلد اللي أنتِ فيها، آمم ما بي ما بيُذكَرش فيه آآ ال الapplication إنِّك ال البلد بتاعتِك لو عليها لو الحاجات دي عليها جَمارِك، هتدفعيها. بيُذكَر بس إن مثلًا فيه شَحْن.
آه، بعدين بقى مش زي بقى لمّا بيسلِّموا لي الحاجة؟
بالضبط، وأنتِ بتستلمي الحاجة من الشركة اللي هي ال شركة الشَحْن، بيقولوا لِك المفروض تدفعي كام. فخُدي بالِك برضه من التفاصيل الصغيرة دي عشان ما تُقعيش ف في في أرقام أنتِ مش متصوّراها. مبدئيًا آآ
ربنا يستر بقى. طبعًا. ما هي دي حاجة من ضمن الحاجات اللي تحبِط.
بالضبط، عشان كده باقول لِك ال الدراسة الشيء الأول وتوقُّعاتِك لحاجات، دي بتقلِّل الإحباط تمامًا. آآ تعامُلِك مع آآ تطبيقات نقول موثوق فيها، دي بتقلِّل الإحباط برضه على الأقل زي ما أنتِ قُلت الحاجات اللي بتيجي سهلة أرجّعها وخلاص. غير إن أنتِ لو وخُدي بالكِ برضه موضوع ال الترجيع ده مثلًا مش هينفع، لو خرجتِ في إطار الحدود برضه. حدود البلد اللي أنتِ فيها، لو خرجتِ منها، صعب جدًا إن أنتِ ترجّعيها لإنِّك هترجّعيها على حسابِك.
صح. آه. كمان! آه، شُفتِ بقى أنا بس باكتشف حاجات كتيرة معاكِ دلوقتي.
فخُدي بالِك آه. فخُدي بالِك من المواضيع اللي هي ممكن تبقى مش باينة بشكل مباشر في موضوع ال الشِرا اللي أنتِ بتعمليه. آآ ت ات يعني تَوَخّي الحَذر تمامًا، تمامًا قبل ما تدوسي على آآ اللي هو add to the basket يعني.